Rồi ha, thứ hai á là mình phải có canh cái lực, canh cái lực ngón tay á, làm sao cho nó vừa phải. Tính tính được cái quãng đường di chuyển của viên bi, làm sao để mà khi mình là mình đá, mình ở mình á thì họ dùng từ đá nha, hông biết ở chỗ khác thì sao, nhưng mà mình, ờ, đá được những viên bi của những bạn khác mình thắng. Thì làm sao đá được á, là cả một kỳ công đấy.
Ồ, dẻo hả? Ừm. Ừm. Ơ, ch Nói chung là còn lại nói chung đã chơi rồi mà lại còn phải đi tính toán như là toán học luôn hả bạn? Lúc đấy là phải bắn làm sao a, nó giống như cái trò bi-a mà, đúng không? Bắn cái viên của đối phương vào cái lỗ mà, đúng không?
Có chứ. Đúng rồi, nó cũng tương tự. Đúng rồi, đó, thật ra bạn biết á, là chắc, kiểu, mình cũng, ơ, hên, với lại mình cũng, a, có cái kỹ năng, mình có thể bắn rất là xa nha. Mình nhớ khoảng 2 mét, 3 mét mình mình bắn vẫn trúng luôn á.
Ê, hay nha. Uầy! Xa thế mà vẫn trúng luôn á, ôi, không biết là bạn tính kiểu gì luôn nha. Thường ấy là bạn sẽ bắn là là ở dưới mặt đất hay là bạn sẽ câu bi cho nó nó có một thế cái vòng hình, kiểu là, parabol thì xong đó là chạm đến cái viên của của của cái đối phương luôn.
Đúng rồi. Thật ra là cũng tùy, tùy cách chơi, nó có nhiều cách chơi lắm, ví dụ như là bi lỗ á, là mình sẽ đá bạn kia, đúng hông? Thì mình sẽ nhiễu, vùng mình dùng từ là nhiễu, cái mình mình bắn một lực mạnh từ xa, giống như là, giống như là, một một, à, cây cung vậy đó, tương n nó tương tự như vậy, một cây cung đi, đó, bắn một cái chát. <chuckles> Ờ, đá ờ, ờ, nhiễu, đúng rồi, mình mình gọi là nhiễu, nhiễu bi, nhiễu ở trên nhiễu xuống mà, nó là nhiễu ha, rồi còn cái, kiểu, mà bắn hình vòng cung parabol á, mình hay gọi á là đá xoáy.
Ừm. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Ừm, chỗ mình thì hay gọi nó là câu bi thế chỗ bạn gọi là gì? Nhưng mà đại loại là cái cái s ừm, kỹ năng đấy, đúng không? Đá bi hả? <chuckles> OK.
Đá xoáy, đúng rồi. <laughs> Thì thì, à, giống như là, khi ma, à, mà chơi đá xoáy á, là mình sẽ áp dụng cho những cái cái cái trò cái, kiểu là, gọi là, chơi cụm. Có nghĩa là mỗi người sẽ đặt một ví dụ như 3 viên đi, 3 viên vào 1 cái ô tròn ha, dụ như 4 người chơi, mỗi người 3 viên là 12 viên, thì á, là người nào mà đá được những viên bi ra ngoài vòng tròn đó là sẽ ăn. Và khi mình đá xoáy, cái kiểu, đó thì ờ, thật ra thì
Ừm, xoáy luôn hả? <chuckles> Nghe tên hay nhỉ? Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. À, ăn một phát hết luôn hả bạn? Hay là ăn hay ăn 1 viên thôi?
Thật ra thì, ờ, tùy tùy cái lực đá của mình, mình đá càng mạnh á, thì nó sẽ, gọi là, sẽ ăn nhiều. Nhưng mà, cái kiểu là, nếu mình đá xoáy á, thì cái viên bi của mình nó không có không có nằm ở trong vòng tròn mà nó sẽ văng ra ngoài. Tại vì nếu cái luật chơi nha, cái viên bi, ừm, viên bi bi cái của mình mà nếu nó rơi vòng tròn đó là mình sẽ thua.
Ừm.

À, nói chung là nó, a, chỉ được rơi vào đấy xong nó phải bắn cái viên bi kia ra á thì là bạn mới ăn được, đúng không? Còn nếu mà nó ở rơi ở trong đấy phát mà nó đứng ở đấy là thôi thua luôn, đúng không? Ê trò này hay nha. <laughs>
Ờ, đ đúng rồi. Đúng rồi, <laughs> cho nên á là phải xoáy tại vì khi mà nó chạm nó xoáy á thì nó sẽ dội ngược lại, nó sẽ va chỗ khác đi, đó.
Ờ, công nhận là cái trò này là chơi là cũng phải cần rất là nhiều kỹ năng, rồi toán học, rồi là hình học các thứ đấy, đúng không? Thế thì thường nhá, trong cái đám bạn của bạn chơi ấy là sẽ có tầm khoảng bao nhiêu người với lại có trọng tài không?
<laughs> Ờ, thường á là 4-5 người, và cái người trọng tài thật ra hông có nhưng mà nhưng mà cái trọng tài thường thường á là mặc định là cái người cái thằng lớn tuổi nhất, kiểu như là, cái thằng lớn lớn lớn tuổi nhất đó, thì tụi mình hay, ơ, kêu nó, là bây giờ, ờ <laughs> đúng rồi.
Ừm, cũng đông đấy. À, ờ, ờ, kiểu, là công tư phân minh nhất đấy, đúng không? Chứ còn bé tuổi làm sao mà trọng tài được?
Đúng rồi, nhưng mà thực ra mình biết thằng trong tài này nè nó cũng hổng hông có phân minh đâu, nó thường là nó bênh cái em nó nhiều hơn thôi.
Thế á? Chơi thế hơi đểu nhỉ? Thế hồi đấy nếu mà biết trọng tài như thế rồi thì các bạn chơi có cái sự công bằng nữa không?
<laughs> Ờ ha, thú thật thì, ờ, mình bản thân mình á nha, mấy bạn kia thì mình hổng biết, nhưng mà mình á thì mình thấy hông có công bằng đâu. Nhưng mà tại vì đâu có ai chơi đâu, nguyên nhóm nhau, nguyên xóm nít nhỏ, chỉ có 4-5 đứa trạc tuổi thôi, cho nên, ơ, kiểu, hôm nay đánh nhau, ngày mai lại huề chơi tiếp mà, chứ hông có <laughs> hông có, kiểu <laughs> đúng rồi.
Ừm. Ờ. Công nhận nói chung như thế cũng vui mà, đúng không? À, thế thì không biết là hồi mà bạn chơi cái trò bắn bi đấy có cái kỷ niệm gì mà nó vui, kiểu, dở khóc dở cười mà bạn vẫn nhớ không? Chắc chắn là phải có chứ, đúng không?
Có chứ có chứ, thật ra ha, mình chơi hay lắm, mình ăn hết của kia luôn, mình nhớ mẹ nó cho nó năm ngàn, 5000 là nó nó mua được 50 viên, tại vì á, 1000 á là 10 viên, đó, là 5000 là 50 viên, mình ăn mình chơi nguyên một ngày luôn, tại hôm đó Chủ nhật đâu đi học đâu, cái mình chơi nguyên một ngày mình ăn hết của nó luôn. Đúng rồi, xong ha, cái nó hết tiền ơ, nó là nó hết bi nó hết tiền luôn, cái nó về, cái nó méc mẹ nó, nó nói là, ờ, nó thua hết rồi, xong cái mẹ nó lại kiếm mẹ mình đòi lại.
Ăn hết luôn ạ. Ừm. Đúng rồi. Ờ, ui một phát hết 50 viên của người ta luôn?

Này bạn ơi, ai mà chẳng có tuổi thơ, đúng không? Thế thì mình tò mò không biết là bạn với lại đám bạn của bạn thời nhỏ ấy thì thường là chơi trò gì đấy?
Đúng. Ừm, nhiều lắm bạn ơi. Kiểu là, tuổi thơ của mình đó nha, có thể nói vắn tắt chút xíu là mình thuộc dạng, à, đầu 9X cho nên là cái thời đó không có mạng xã hội, không có game online, cũng hông có mấy cái trò như bây giờ, chỉ chơi những cái trò rất là dân dã, đó.
Ừm. Ờ. Ồ, nói chung là Trời, thế là hay mà, đúng không? Cái thời đấy là toàn mấy cái trò, kiểu là, cũng khá là độc lạ luôn ấy, mà kiểu, đến bây kiểu, trẻ con bây giờ mà nếu mà được chơi lại là cũng thấy thích luôn nha. Thế thì hồi đấy bạn chơi trò gì? Với lại bạn thích nhất cái trò nào á?
<chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Đúng. Ờ, nhiều lắm, nhưng mà mình á, mình thích nhất á, là cái trò bắn bi. Bắn bi.
Ừm, công nhận trò này <chuckles> quá là điển hình của cái mấy đứa trẻ con ở xóm luôn, đúng không?
<laughs> Đúng, đúng nha. Thì vui lắm, thì, à, chung cũng nó cũng dễ, là bi á, tức là nó tròn tròn bằng thủy tinh nha, rồi nó tròn rất là tròn, đúng rồi.
Ừm, ừm, nói chung là bi màu sắc đấy, đúng không? Có xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm, tím đấy, đúng không? Phải không bạn?
<chuckles> Đúng, nhưng mà, à, bạn biết á, hồi xưa hay có những viên bi rất là đặc biệt, kiểu như, nó bị lỗi á, là nó trong suốt nè, hoặc á, là nó đúng rồi nó có một đốm nó rất là nhỏ ở giữa thôi, bạn phải nhìn rất là kỹ mới thấy. Kiểu là, mình đặc biệt lắm, những viên đó sẽ mắc hơn những viên bình thường nha.
Ơ, lại còn thế nữa cơ á? À.